Oo, 'tsaka gusto ko lang ding idagdag 'no, siyempre nag-e-exercise ka kasi mayroon kang gustong ilabas na toxins or chemicals tapos kapag kumain ka ulit ng, alam mo yun mga hindi puwede sayo siyempre parang mawawala yung effort mo no'n yung in-exercise mo kasi ano siya, eh, parang ini-intake mo ulit yung isang chemical or toxins na nilabas mo. So sayang yung effort mo.
Mm. Mm. Oo. Mhm. Yes. Mm. Totoo. Totoo, totoo. Alam mo ba, ma-share ko na lang din sa 'yo, ha, kasi alam mo di ba tayong mga kabataan pag nanonood tayo ng kahit ano parang nakasanayan na natin yung may kakainin dapat tayo o food trip kumbaga. Ayun, ako gusto ko noon, ang gusto ko dati kapag nanonood ako ng Netflix o ano chichirya sabayan mo ng soft drinks ganyan. Pero yun na nga kasi siyempre simula nung nag-start ako na baguhin ko yung lifestyle ko, kahit papaano kasi syempre mahirap din naman yung bibiglain ko na wala at all di ba yung mga gano'n. Parang niloko ko na yung sarili ko, mm, kaya yes, kaya ang ginawa ko ayon some something na ano, prutas ganyan tapos more on water, water talagang pinakamahalaga.
Mhm. Oo. Mm. Ah. Mm. Oo, mahirap yun parang babalik ka ulit sa dati. Ganda yung dahan-dahan. Mm. Oo, water. Ako, nag-start ako na talagang hindi na mag softdrinks.
Hmm. Hmm, maganda yan.
Pero may mga occasion halimbawa Pasko yan, marami akong nakikitang soft drinks niyan. Do'n lang paunti-unti, mm, pero pinapaalalahanan ko yung sarili ko na, "hoy nasanay na ako na nagtu-tubig," mas maganda yun kaysa sa bumalik ako sa pagso-softdrinks ulit kasi grabe 'no, ang dami palang sugar ng softdrinks.
Mm. Mm, yung tukso kumbaga 'no? Mhm. Mm. Mm. Totoo, totoo sugar lalo na yung mga pagkain natin yan yung mga paborito nating kinakain pizza, donut, french fries, milk tea. <laughs> Totoo. Totoo.
Mm. Ma ma which is masarap 'no, yun pa yung cravings natin pero Sobrang ano siya, sobra-sobra na.
Mm, pero ang ginagawa ko do'n, alam mo yun tumitikim tikim ako paunti-unti pero siyempre hindi na siya yung katulad dati na kaya mong umubos ng 2, 3 o isang ano yung mga gano'n. Kasi kailangan mo rin bawas-bawasan, kailangan mo rin ng disiplina sa sarili mo, yun yung pinakamahalaga.
Mm. Mhm. Tama. Oo, yung milktea minsan ano yan, eh, magugulat ka lumolobo na yung tiyan mo, eh.
Mm. Totoo, totoo, alam mo yan yung problema ko noon kasi siyempre lahat napupunta sa tiyan ang bigat, di ba? May mga times na hindi na nagkakasya yung mga pantalon ko, alam ko naman sa sarili ko yun pero tulad nga ng sinabi ko, eh, disiplina din talaga sa sarili kasi ikaw lang din yung makakatulong sa sarili mo pagdating sa mga ganyang bagay.
Mhm. Oo, tama. Mhm. Oo.